Tengo todo, pues, de una manera adaptada, es un cuarto grande, pues, ahí mismo tengo todas mis cosas, eh, personales, tengo mi cama, mi clóset, pero de es un escritorio grande porque, como te comento, es un cuarto grande.
Ajá. Okey.
Tengo, eh, mi escritorio, tengo mis computadoras, mi lap, tengo mis celulares a mi lado y todo esto para empezar a trabajar. Entonces, sí, pues, de cierta manera, sí lo veo como si estuviera, como te comento, en una oficina. Para no estarme distrayendo, agarro mis tiempos, digo, tampoco es como trabajo en en casa
Perfecto. Claro.
aunque sean 8 horas diarias las que tengo que trabajar, no tengo un horario fijo. Entonces, pues, sí adapto mi Sí, claro, adelante. Ah, sí.
Sí. Te permites cierta flexibilidad, cier cierta no, no, nada más para cierta flexibilidad. Okey, sí, continúa por favor.
Claro. Ex exactamente. Para no verme presionado, y no sentirme exactamente en un trabajo, eh, como le llamamos, godín. En un trabajo que que lo tienes que hacer a fuerzas.
Ujú, sí, claro, claro. Sí. Sí, la oficina que te llevas tu lonchecito y vas a sacar el godín de tal a de 9 a 5, como dicen uno, ¿no? O de o, de 8 o, de 8 a 3. <chuckles>
Ajá, ese exactamen Exactamente, ¿no? Y ponerte tu corbata, o, cosas así. Bueno, a menos que tengas una junta, pues, sí te de un una videollamada, pues, ya te vistes de una manera más decente.
Sí. <chuckles> No, sí. Sí, sí, sí, sí, claro. Un poquito más ad hoc ad hoc al al al te al tema ahí. Sí, claro.
Exactamente. Y entonces, bueno, pues, agarro por lo menos, primero 2 horas. Me levanto en la mañana, hago mis cosas, hago un poco de ejercicio, le hago ejercicio por mi parte, es decir, ya no voy a gimnasios ni nada de eso, voy a a saco a pasear a mi perra, desayuno algo, y me siento mínimo sin parar 2 horas.
Claro, okey. Okey. Perfecto, perfecto.
Sin parar, para no distraerme, apago teléfonos, o, los pongo en modo avión para no tener ninguna distracción.

Pues sí, en mi pues, me fui adaptando poco a poco a lo que es el trabajo en casa. Soy ya una persona, eh, pues, de edad, eh, <lip trill> totalmente acostumbrado a trabajar de en oficinas, ya sabes. Yendo a perder 3, 2 horas en en exactamente, o sea, vivir en la oficina, y regresarte a las 8, 9 de la noche porque hay menos tráfico y esas cosas.
Ujú. Eh en los traslados, en los traslados, así es. Sí, sí, se te va se te va la vida, se te va la vida, ahí.
Así es. Entonces, el trabajar en casa, s al principio sí s me costó mucho trabajo adaptarme, pero bueno, vas aprendiendo y va yo lo que he hecho es ir agarrando tecnología, preguntarle mucho, por ejemplo, Chat ChatGPT. ¿Qué tips puedo agarrar? ¿Qué pue qué cosas puedo hacer para para mejorar mi estancia en el trabajo y en la casa? Y me han servido bastante bien, e, incluso, pues, también estarle preguntando tips a a los chamacos de ahora, que son los que más están en la en la
Ajá. Órale, qué bien. Claro, no. Están muy muy inmersos en el tema de: "¿Saben qué aplicación?". "Ay, salió esta aplicación nueva, que esta pa" tiene tienen una baraja de interesante de aplicaciones que te pueden, eh, te pueden a asis
E e exactamente. S sí, no, la verdad la tecnología te está ayudando actualmente mucho. Por ejemplo, yo, eh, con ChatGPT, le pongo a hacer cosas que necesito hacer aparte, mientras estoy haciendo otro tipo de trabajos, ¿no? Entonces, esas son cosas que me han ayudado, o herramientas que me han dado la pauta para poder cumplir con mi trabajo y estar bien conmigo mismo a la vez.
Órale, que que que que bien, que Órale, qué qué bien, oye, me me me me gustó mucho, y y se nota que tienes bien adaptada la rutina, bien balanceada la rutina para producir ese la cantidad de dinero que tienes que producir, para que te da la solvencia, pues para vivir bien y también para estar bien mentalmente, emocionalmente y y y físicamente. Oye, nuevamente te agradezco. Te agradezco mucho que me hayas abierto un poquito el corazón, por así decirlo, compartirme esto de de ti, te lo agradezco y
Sí. Así es. Conmigo mismo. Así es. No, hombre, pues, estamos aquí a las as a las órdenes y
Y
Y qué bueno que haya servido de algo, este, y que haya despejado algunas dudas.
Y me Sí, sí, sí me sirvió bastante, sirvió bastante, y me y me llevo algunas cosas que trataré de adap adaptar acá a a mi vida, a mi estilo de vida. Y y nada, pues, me resta, pues, desearte lo mejor y y por acá nos estaremos viendo, cuídate mucho.
Claro que sí, estamos en contacto, esperamos hablar nuevamente.